Eu lembro disso, mas não foi daí que que surgiu o gatilho. Meu gatilho veio no no 3º ano do ensino médio, eu acho, que foi onde a gente estudou genética mesmo, sabe, e aí eu fui apresentado pra essa sopa de letrinhas lá e estudei os os métodos. Então, cara, foi ali, mas eu lembro que foi tipo, foi bem disruptivo assim, eu, com certeza não tinha ideia, mas hoje em dia você vê que é uma área muito doida, né, porque, querendo ou não, isso aconteceu lá para o lado de mil novecentos e qualquer coisinha, se eu não me engano.
Aham. Foi ali. Aham. É, eu não me lembro a época. <laughs>
Pois, e olha pra você ver, hoje essa semana mesmo eu li uma notícia do do Globo.com que aquele jogador famoso de americano, tinha clonado o o cachorro dele, simplesmente porque ele pois.
Ai, eu vi isso. É. É, é que é engraçado que na época foi falado muito, na época da o daquele do clone da ovelha, foi falado muito e depois, né, va assim, as pessoas debateram muito mas depois ficou um pouco sumido isso, e eu nem sabia que isso poderia ser feito hoje em dia, sabe, aí eu vi essa notícia bem pouco tempo também, a achei curioso isso. <laughs>
Te imagina. Aham. Uhum. É, então, eh, o progresso é muito bizarro, assim
E é permitido, você sabe se isso é permitido? Como é que está isso? É.
Sim, sim. Sim, eu acho que hoje em dia é bem bem permitido e o pessoal, por ser um modelo de negócios, eles até incentivam, tem tem coisa mais bizarra ainda que a gente fica maluco assim de ver, porque tem uma empresa, acho que chama Colossal, se eu não me engano, que eles estão trazendo animais de volta, eh, tipo, já foram extintos e aí eles tra conseguem trazer, acho que eles tinham conseguido trazer um lobo só que aquilo é um pouco é um pouco, complicado, assim, porque não é o o código genético do lobo 100%, eles pegaram o código genético que eles tinham daquele animal que estava extinto, e aí nos lugares que faltava o o material, porque aquilo vai corrompendo, eles colocaram pedaços de outros animais, então, não é 100% o bicho que estava extinto, mas é é igual, assim, sabe, aquela parte genética não influencia exato exato. Então, ó, olha pra você ver que coisa, maluca, assim, né, <laughs> é muito cudi curioso
Uau. Aham. Ah, visualmente é o mesmo. Que interessante. É, é bizarro, né. É, é. <laughs> E você acha que existe, assim, uma coisa meio de, eh, "brincar de Deus", assim, nisso? Assim, en nesse nessa questão, assim? <laughs>
Total. <laughs> Total, total. Eu acho que sim, viu, e é uma das das grandes críticas, né, que existe, principalmente pelo pelo acho que o que mais afeta a gente hoje em dia, são aqueles alimentos, né, geneticamente modificados, que uma par de gente é completamente contra, mas pelo silêncio, todo mundo acha que já come hoje em dia, e nem se dá conta, assim, então, cara, tipo, parece aquele negócio, assim, que o pessoal vai simplesmente vencendo por es por cansaço, sabe, e vai acontecendo, mas é um pouco de "brincar de Deus", sim, viu, imagino o que que rola dentro desses laboratórios e principalmente as ideias que o pessoal quer colocar, que ainda não são possíveis, é totalmente, assim, um "brincar de Deus".
Sim. Ah. Consertando É verdade. Uhum. Pois.

Olha, o meu sonho mesmo, pra falar a verdade, seria um ponto em que eu mudasse de carreira, viu? Que eu parasse de tratar isso como um hobby e levasse um pouco mais, assim, pro pro ponto de ser o meu 9h até às 5h, sabe? Como eles sempre brincam. Então, esse tipo de hobby, pelo que que que seria, assim, mais voltado pra biotecnologia, né, e tudo isso, são coisas que eu estudo hoje em dia, que eu acho bastante interessante, mas infelizmente não tenho tantas horas pra colocar. Mas enfim, tô olhando as notícias e tudo mais, sabe? Coisas que aparecem, sei lá, no noticiário, ou no próprio LinkedIn, aí eu vejo alguma reportagem. Mas não vejo tão a fundo, sabe? Uhum.
Ah. Olha. Oh. Ah. Aham. Ah então É algo que você estuda porque gosta, tá envolvido porque e tem informações porque gosta mas é um hobby, atualmente você não ganha dinheiro com isso é isso?
Não, não, não, longe disso. Mais levam o meu dinheiro do que ganho, pra falar a verdade, viu? <laughs> É complicado.
Ah, entendi, me conta mais como assim leva seu dinheiro.
Ah, de vez em quando você quer fazer algum experimento aqui, não sei, comprar, por exemplo, um microscópio, ou comprar, talvez, umas coisas que você por exemplo aquelas aqueles segmentadores de DNA. Isso eu ainda não tenho, quero comprar mas é super caro, assim, tá na casa de uns 2.000
Olha. É biotecnologia o que chama?
Biotecnologia. É tipo, d dados genéticos, assim, e que também pega ali uma uma parte de edição genética, né, que eu acho fantástico, assim, do papel, sabe? Não, eu acho eu acho mágico, assim, se eu começar, não, se eu começar a falar disso, a gente vai. Uhum.
Ah, que incrível. Olha, que curioso isso. Mas, mas como que você começou? Me explica. Fiquei curiosa de como que me porque é algo bem diferente, normalmente está mais relacionado a pessoas que já trabalham na área da saúde. Você trabalha em alguma coisa relacionado a isso, ou é puro interesse assim pessoal mesmo?
<laughs> Não, eu acho que isso vem lá da época da escola, pra falar a verdade, que é um uma coisa que me chamou muita atenção, assim, sabe? E e eu não consegui estudar essa área porque atualmente eu sou eu sou s engenheiro de software. E, mas essa paixão minha era com a biologia, barra genética, sabe? Então, tipo a paixão veio daquilo, de tipo assim: "Cara, como é que você consegue traçar um um determinado uma determinada característica sua em u letras, uma sopa de letrinha", né? Que é a abstração que tem no DNA. E, cara, aquilo, sabe, tipo, foi muito diferente, assim, do que eu poderia imaginar, eu nem sabia que existia tanto estudo relacionado com aquilo. E eu mandei muito bem, assim, na matéria sabe por por interesse mesmo. Mas ficou, sabe. Ficou, não é a minha não é a minha profissão, mas eu já levo 11 anos na minha profissão atual, poxa, mudar não seria mal, sabe? <laughs>
Nossa, tudo muito diferente. Olha. Uau. Nossa, que legal. Entendi. Aham. Entendi, é, <laughs> aí você continua depois que você gostou de estudar isso e tal, e aí você seguiu se interessando e pesquisando, e aí, você chegou a comprar equipamento, essas coisas pra pra poder fazer isso em casa, pra estudar mais?